Nggak ada, biasanya Kak, eee eee, lebih banyak paginya karena kalau saya kan office hour juga ya, jadi saya kan biasanya kerja ya memang, dari jam 8 sampai jam 5 lah kadang ya. Di antara itu Kak, jadi kan memang berbeda-beda waktu-waktunya masih office hour-nya graduate assistant tu kan beda-beda Kak. Misalnya ada graduate assistant yang office hour-nya dia mengambil jam 1 sampai jam 5. Ada juga profesor yang office hour-nya itu mengambil mungkin jam 12 jadi, ya pokoknya di antara range waktu itu jam 8 sampai jam 5 pokoknya selama saya duduk di situ, itu gangguan itu, l k konstan banget gitu loh Kak. <chuckles>
Oke, paham. Iya iya, oke, paham, eee, berarti, eee, tidak bisa diprediksi gitu ya seberapa sering maksudnya, eee, jam-jamnya i nggak bisa ya?
Oh, nggak bisa, nggak bisa. Mhm, nggak bisa karena nggak bisa, saya nggak tahu jadwal orang gitu loh. <chuckles> Saya nggak tahu jadwal-jadwal mereka kan siapa saja bisa datang karena kan namanya open space Kak, gitu loh. Jadi siapa saja karena heeh, hooh ruang terbuka gitu loh siapa saja orang, siapapun mahasiswa bisa melintas di situ, siapapun bisa melintas di situ kalau ada yang be kebetulan kenal ya udah menyapa lagi akhirnya berdo eee, apa namanya, eee, ngobrol lagi deh dengan saya gitu Kak. <chuckles>
Ya, oke. Tidak paham apa in Iya, oke, iya, paham, eee, saya kalau boleh menyarankan nih, gitu ya, saran pertama saya mungkin, eee, pernah nggak kamu kepikiran untuk menggunakan noise cancelling headphone atau earplug? Pernah nggak? Yang nyaman gitu jadi.
Iya. Iya, pernah Kak, iya s jadi say iya, jadi saya setelah mengalo sudah merasakan gini Kak, persoalannya beberapa waktu itu kan, saya mencoba untuk membiasakan diri saya, otak saya itu, untuk tidak tidak- tidak memakai noise cancel Kak supaya saya nanti bisa terbiasa fokus dengan gangguan-gangguan dan saya tidak akan bisa menganggap heeh, tapi akhir-akhir ini, udah nggak sanggup lagi karena kan saya juga harus nulis ya Kak ya, nulis paper segala macam. Jadi itu butuh tingkat konsentrasi yang tinggi, jadi, kalau saya lagi pengen nulis lagi pengen nulis yang kerjaan saya kan sebagai graduate assistant juga harus nulis kan Kak melakukan penelitian, jadi kalau saya pengen fokus banget baru saya tet baru saya pasang tuh noise cancel Kak, jadi saya memang sengaja beli yang agak gede gitu biar orang tahu saya itu pakai itu tapi, tetep aja orang lewat kadang kan kalau dia senyum kan nggak enak kalau kit saya nggak senyum Kak, jadi misalnya memang harus menatap juga minimal harus menyapa, kalau mereka bilang, "Hai." "Hai, juga." Gitu. Jadinya ya akhirnya tetap sama aja, gitu Kak. <chuckles>
Oke deh. Iya. Iya iya. Iya. Iya, paham. Oke, eee, sebenarnya ketika kamu memakai earplug atau headforce gitu mungkin, eee, kamu bisa, eee, mencari, eee, jam-jam di mana sedik eee, sedikit nih, orang-orang yang lewat dan mungkin juga kamu bisa pilih musik instrumental, yang bikin atau musik apapun deh yang membuat kamu merasa kamu bisa fokus.
Oh, iya, mungkin bisa. Benar.